Olha, eh eu gostaria muito, né, de uma orientação porque assim, eh, de uma certa forma meus meus ganhos mensais, eles aumentaram um pouquinho
Uhum.
mas eu gostaria de evitar o aumento de gastos, né. Mediante esse aumento salarial. Porque, assim. foi, um um ganho, eh, de uma certa forma, legal, mas eu gostaria de dar um destino diferente, sabe. Pra, de uma certa forma essa sobra, né, isso que tem sobrado um pouco, ali, no orçamento.
Uhum.
E aí, eu gostaria de algumas dicas de como proceder, sabe, a respeito disso, como é que eu posso evitar realmente que os meus gastos aumentem após esse ganho, né? Salarial.
Uhum. Uhum. Ah beleza, tranquilo acho que não é não é muito muito difícil não, porque <clears throat> você hoje, claro e eu acho que o o mais difícil é a tentação do do do que isso te proporciona, né, mas que que acontece, hoje você teve um aumento significativo, assim, em quantos porcentos mais ou menos? Tipo dobrou, aumentou 50% como é que foi?
Sim. Uhum. Olha, vamos dizer que, ali, mais ou menos uns 30%.
30% a mais, olha, maravilha. Então, o que que acontece. E qual é o destino que você gostaria de dar pra essa pra essa sobra, né, igual que você comentou?
Isso. Pronto, o destino é justamente investimento, sabe. Porque há muito tempo, eh, desde que eu casei
Uhum.
eu venho tentando, né, eh, ter, ali, uma reserva de emergência, de ter além da reserva de emergência
Uhum.
um investimento, ali, a médio prazo, ou a médio ou a longo prazo, eu tenho de uma certa forma estudado um pouco sobre isso. Eh, enfim, eu a gente nunca teve isso, a gente sempre teve uma vida, ali, mediana legal mas nunca sobrou o suficiente pra gente começar, né, a fazer esses tipos de investimentos. Mas agora eu acredito que seria, eh, possível, né. Não não não não seria, assim, investimentos tão altos, oh, que investimento absurdo, mas pelo menos já seria o início, e algo, assim, que eu já venho s sonhado com isso há um tempo, e principalmente aqui, porque hoje nós estamos em Portugal, e um dos nossos planos em comum, né, meu e da minha esposa, é da gente ter a nossa casinha aqui, e tal. Então, esse e até seria um dos propósitos, né, de iniciar esse investimento pra gente poder dar entrada na nossa casa.
Hum. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Hum. Entendi. Olha, então assim, baseado no que você tá me falando, né, se você teve um aumento aí de 30%, mais ou menos, do seu rendimento mensal, acho que seria interessante você manter <clears throat> o seu padrão de vida, sabe. Vou d vou vou dar chute aqui de números só pra você pra pra ilustrar, pra ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que <clears throat> você e sua família, eh, gaste hoje € 2000 pra viver, e você ganhava 2200, um exemplo. E aí, você agora, né, teve um aumento aí de 30%, 30% de de 2200 dá mais ou menos uns € 700 a mais, então, <clears throat> isso isso pode te trazer um 2 coisas, ou um uma melhoria do seu padrão de vida, né, você poder fazer coisas que você antes não podia, enfim, esse tipo de coisa ou você realmente conseguir, ali, guardar uma grana justamente pra o atingir objetivos, eh, os quais você sempre se propôs, igual você mesmo disse, né, com relação a a a juntar um dinheiro, a dar uma entrada em uma casa, ah, enfim, a a prover coisas que que vão ser vantajosas pra sua família ao longo de um período um pouco mais longo, né. Então assim, talvez, <clears throat> como você tem o objetivo de comprar uma casa e tal, e e às vezes pelo menos 20% de um valor de uma de uma entrada é é o que as pessoas exigem, né. Talvez seja interessante você tentar fazer uma poupança, eh, que que te possibilite, eh, com esse objetivo, tenta de repente criar uma uma caixinha no banco e coloca lá o nome, tipo, meu sonho, ou casa própria, ou enfim, qualquer coisa que possa, ali, remeter pra você, eh, o o que o seu sonho pode tá próximo sabe, o é formas do do seu sonho tá, ali, mais tangível vamos dizer assim, então eu acho que, eh, é mesmo um pouco isso que você pode fazer, e aí vai facilitar no caso pra você, eh, ter, eh, possibilidade de realizar o seu sonho, sabe, sem sem ter grandes problemas, eu acho.
Sim. Uhum. Tá cer Sim. Sim. Isso. Uhum. Isso. Sim. Sim. Sim. Uhum. Muito bom. Muito bom, muito bom, eh, agora assim, eh, esse cuidado e até o o fato até de eu estar vindo aqui conversar contigo em relação a isso, é porque assim, eh, tá, eu até tenho, ali, o os alguns gastos pontuais, algumas coisas que eu poderia cortar, mas o problema em si, eh, seria também a minha esposa, sabe, eh, assim, eu não sei
Hum. Uhum. Porque ela gasta demasiado?
Isso, eu não sei de que forma, assim, chegar e conversar com ela e dizer assim: "Olha, eh, beleza a gente teve um ganho legal, bom."
Ela também teve aumento de salário?
Não, não, não, não, foi mais por por minha parte, né, e aí, assim, chegar nela e falar assim: "Olha beleza." Porque assim, in independente, né, de ser da minha parte ou não a gente consi a gente considera que é todo nosso, né, então, pra, assim, pra que a gente pudesse aliviar co e, sabe, não precisasse, assim, porque, tipo, manter o que a gente hoje tem, já está legal, sabe. Acho que não precisa de de su de querer subir um pouco, ali, o o nível.
Aham, entendi. É é do é do casal, né, é da família. Sim. É, Portugal tem um custo de vida baixo, né, se você com pouco dinheiro, você consegue ter boas condições, ali, de trabalho.
Justo. Justamente, porque as assim, eh eh, a gente já tem um carro legal, a gente mora ne um lugar legal, eh, enfim, eh, eu acho que não tem necessidade de ficar gastando tanto com roupa, porque a gente, ó assim, as nossas saídas é mais pra ir pra igreja, e de vez em quando vai, assim, ali, algum evento. E muito raramente a gente faz uma viagem, né, faz um ou outro, ali, então, não não não tem não tem necessidade de ficar gastando tanto com roupa, então assim, os nossos gastos é mais com as crianças mesmo, as coisas de casa. E enfim, então eu acho que dá pra manter aquilo que a que nos trouxe até aqui, a a nossa vida legal e e e esse e esse valor que veio vem vindo agora um pouco a mais, colocar, né, na na fazer o investimento, então, assim, eh, eu quero ver eu preciso de uma forma com com um certo cuidado, assim, pra poder tratar isso com ela, até q de um até pra que eu não possa ofendê-la, né. Não sei, sei lá. Aí é é o que me preocupa mais um pouco, assim, entendeu?
Uhum. Uhum. Sim. Então eu Entendi, eu acho que não tem muita forma de você falar com ela sem ser direto, no caso, porque se você, igual você falou, né, ah, é é o dinheiro é nosso, né, isso é justo, a parte é do casal, o que é de um é do outro e vocês são um só, eh, ainda mais você falou de igreja, né, também faz muito parte da da religião, né, isso essa essa questão do casal ser apenas um, né, a partir do momento casa, um só corpo. Então assim, eu acho que que a melhor maneira de você falar com ela é sendo direto falar: "Amor, eu acho que a gente tem o mesmo objetivo, não tem?" "Tem." "E qual é o nosso objetivo?" "Ah, é ter nossa casa aqui." "Ah, beleza, então, olha só, a gente ganhou tá ganhando 30% a mais, mas pra gente conseguir manter a nossa casa, você comprar uma casa, se a gente fosse pelos métodos tradicionais igual a gente estava antes, a gente ia demorar mais de 10 anos, agora a gente tem a possibilidade de encurtar esse tempo. E aí eu quero saber com você, você quer mesmo ter essa casa? Porque se você quiser, eu vou fazer esse ganho a mais que tá rolando aqui, eu vou fazer uma caixinha, vou colocar esse dinheiro lá, e daqui a 2 anos, de repente, a gente tem o valor da entrada da nossa casa. Só que eu preciso que você me ajude, eu não posso eu não posso fazer isso sozinho, como tudo que a gente faz aqui é em casal, é em conjunto, eu preciso que você me ajude, e v como é que você me ajuda? Você me ajuda, eh, fazen evitando ter gastos desnecessários, então assim, vamos colocar aqui as coisas na ponta do lápis, colocar uma balança, né, para gente e vamos fazer com que"
Sim. Sim, sim. Uhum. Sim.
"fazer acontecer, a gente tem mais dinheiro agora graças a Deus estamos aumentou os nossos ganhos, então vamos fazer isso ser uma coisa boa, não vamos não vamos, eh, gastar por conta porque a gente tá ganhando mais, pelo contrário, vamos tentar até guardar mais, porque aí a gente tem possibilidade de guardar mais dinheiro e isso vai aproximar a gente do nosso objetivo então assim, eh, é isso que eu preciso que você faça." E eu acho que a forma mais fácil de você falar com ela, uma forma direta, honesta, onde você tá pensando no na casa, na família, e n e e não tem nada de ruim nisso, e pelo contrário, é justo é é é uma coisa que que é honesta da sua parte, falar com ela sobre um objetivo que é comum de vocês dois, sabe?
Verdade. Uhum. Sim. Muito bom, perfeito. Eu acho que ela não vai ter, assim, não não vou na verdade não teremos grandes problemas nessa conversa, porque ela é uma pessoa bastante compreensível. Então, assim, eu acredito que ela vai ser muito tranquila em relação a isso, eu acho que eu tô com muito receio à toa, né. Muita preocupação, assim, acho que é porque eu realmente é é é é ela de uma certa forma ela é um pouco um pouco consumista, às vezes ela pega, ali, o celular, do nada faz uma compra no Temu na Temu e tal. E
Uhum. Então, esses aplicativos chineses cara, eles são a pior a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que quer economizar dinheiro. Então assim, se você quer mesmo manter esse seu objetivo, eu te recomendo veementemente excluir os aplicativos, porque assim, não tem nada na Temu, que seja de urgente na sua vida, nada. E até porque se for uma coisa urgente, vamos supor, "Ah, é uma ferramenta." Se é urgente, você vai numa Leroy Merlin da vida e compra. Você vai em uma Wortem e compra. Tudo que tem na Temu, na Shein, nesse site chineses, são coisas supérfluas não existe coisa que não seja supérfluas nesse sites, então, assim, se você quer mesmo atingir o teu objetivo, cara, até dentro de um prazo, assim, né, razoável, interessante, eu recomendo veementemente que você não só exclua no seu apli no seu telefone, mas também exclua no telefone da sua esposa, porque isso não vai te ajudar vai te ajudar, de repente, a ter um um consumo, ali, se é o teu objetivo, mas o teu objetivo não é esse. O teu objetivo é, conquistar o seu imóvel, conquistar uma casa pra sua família né, num país que você escolheu viver, né, pelo que eu o que eu percebi aqui das coisas que você compartilhou comigo. Então eu acho que, pra você conseguir atingir esse objetivo, você deveria realmente excluir esses aplicativos chineses Temu, Shein, porque isso daí só vai te trazer, eh, atraso no seu objetivo, não se não que seja uma coisa ruim, tem coisas legais lá, distrai e tal, mas não é isso que você quer agora, né, pelo que eu percebi, você quer outra coisa.
Justamente. <laughs> Aham, justo, concordo. Isso. Uhum. Sim. Perfeito. Não mesmo. Sim, sim. Uhum. Perfeito. Sim, sim. Justa justamente eh, é assim, pronto, e esse vai ser um dos temas também da nossa conversa, porque na verdade é mais da parte dela do que da minha parte, esses gastos, eh, impulsivos, né. Mas vamos realmente eu vou conversar com ela, olha, as suas dicas elas me trouxeram, assim, muita clareza do que eu devo fazer daqui pra frente em relação aos meus planos, sabe, eh, com com esse valor a mais que tem entrado, e eu só tenho realmente a te agradecer por isso, porque realmente eu vou tratar com a minha esposa, eu vou a gente vai conversar, eu acredito que a gente vai se alinhar direitinho, e você me ajudou bastante a a saber a a ver as coisas como elas devem s realmente serem feitas e realizadas a partir da f a partir daqui, sabe. Olha, muito obrigado.
Por nada, espero realmente que que possa dar tudo certo aí pra você, pra sua família, que você consiga possa alcançar os seus objetivos aí que são louváveis, né, um homem que pensa assim na na na evolução da sua casa, da sua família, a ter bom bons boas coisas pra sua família, ele só tende a a prosperar muito, então, assim, eu desejo de coração que você possa alcançar seus objetivos, e que essa conversa seja tranquila, seja leve pra sua esposa que não leve briga para sua casa, pelo contrário, leve alinhamento e direcionamento do de obje alinhamento de objetivos entre vocês dois, e e é isso, espero que dê tudo certo, e se você quiser depois me contar como foi e e, de repente, conversar também sobre algum outro tema que que você acha importante, eu tô por aqui, pronto pra pra te ouvir, pra pra conversar com você, é só me procurar, você já sabe onde me achar, tá bom?
Ah, obrigado. Sim. Tá certo. Ah, maravilha, tá certo, vou procurar sim e vou sim, com f com f com fé em Deus, eu vou te contar o sucesso da da da conversa e você vai ter muita participação nisso. Olha, te agradeço de verdade, e olhe, um forte abraço e até mais, até a nossa próxima conversa.
Tchau, tchau, até a próxima.
Tchau, até.